Mhm. Hm, so 'ne mhm, also, dir war halt auch klar, dass, ähm, bestimmte Erfahrungen, dich da auch weiterbringen, also, auch n nicht nur auf der Stelle bleiben, sondern auch mal so über den Tellerrand ins Ausland schauen, so, das, äh, zeigt ja dann wieder gut im Zeugnisplan, ja, ja. Genau.
Genau, genau. Was das ist mir auch wichtig, ne? Und und und nicht nur, ähm, ich ich möchte mein mein Studium mit 2,0 oder irgendetwas abschließen, sondern wenn dann 2,5 rauskommt und ich habe da viel gelernt, dann ist es für mich wertvoller, als das in bestmöglicher und schnellster Zeit hinter mich zu bringen, und ich habe nur die nächste Qualifikation für 'n Berufsanstieg bekommen und es bleibt nix hängen. Und so kann ich sagen: „Mein Studienzeit hat mich, äh hat mich geprägt im Sinne von, ähm, Horizont erweitern, Dinge durch besser durchdringen“ et cetera. Ja, genau.
Mhm. Hm. Mhm. Also, in intrinsisch vielleicht auch 'n bisschen, ne, so. Mhm. Ah, ja, wissenschaftlich doch. Mhm. Hört man heraus, also, man es ist ja fast schon, äh, 'ne technische Kunst hier. <laughs> Äh, mit im Rahmen. <laughs>
<laughs> Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Alles alles a a alles gut, ja, m äh, sich selbst seiner Grenze bewusst sein, das ist ja oftmals die tatsächliche Kunst, ne, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen.
Äh. <chuckles> Äh, aber aber, ich finde es ja grade schon die Kunst so, äh, dass man über so 'n so das Technische noch philosophieren kann. <laughs> Das ist ja ja. <chuckles>
Ja, aber letztlich ist es ja, äh ist ja dann egal, ob das irgendwas Technisches ist oder ob du in in in Geisteswissenstadt äh, Wissenschaft unterwegs bist. Alles kann ja t äh, kann ja dann das pers die Persönlichkeit weiterentwickeln. Und das ja toll.
Bä äh, ne, also, das le <laughs> Äh Äh mhm.

Mhm, hast hast du da irgendwie was äh, so 'ne Geschichte oder so 'n Erlebnis, wo du da was vielleicht konkreter beschreiben könntest?
Mhm. Also ist es ist natürlich jetzt keine, ähm, keine philosophische Abhandlung, sondern eher 'ne 'ne anekdotische Erfahrung des Ganzen, ähm.
Hm. Mhm.
In einer Ausbildung oder ich habe dann Abitur gemacht, ähm, habe dann studiert und an an der Stelle war die persönliche persönliche Situation ja überhaupt nicht von Sicherheit geprägt. Man musste sich erst mal zurechtfinden und dann ging's mir sehr darum, äh, mich mich zu etablieren im Sinne, dass ich 'ne Ruhe reinbekomme, auch d finanzieller Natur, und dann da ne, ne, ähm, nach'm Abitur habe ich dann studiert. Genau und und nach den also nach dem Studium dann in der ersten ersten Berufswahl mich dann auch finanziell so zu t etablieren, dass ich sage: „Ich habe jetzt diese Sicherheit und ich habe diese Ruhe, ähm, dass ich dann, äh, das persönliche Wachstum und meine persönliche Entwicklung dann damit auch, äh, weitertreiben kann und überhaupt ermöglichen kann.”
Mhm. Hm, ja, ja, klar. Mhm, im Studium oder in der Ausbildung? E erst Ausbildung, ja, hast du erzählt, oder? Jetzt erst recht ne, nachm Abi studiert. Mhm, okay. Mhm. Mhm. Ah, okay. Ah, jetzt, hm. 'N Bild, mhm. Hm, ah, okay, mhm. Also, d dann, äh, noch mal zusammenfa fassend, nach dem, äh, Abitur war das für dich erst mal wichtig äh, nach dem Studium dann 'ne gewisse Sicherheit zu, äh, erlangen, finaz also, auch den finanziellen Aspekt, genau, j
Da da Genau, erst mal diese finanzielle die diesen finanziellen Aspekt erst mal e erst mal abzudecken, dass ich sage: „Ich kann für meinen Lebensunterhalt sorgen, ähm, komme weg von der Abhängigkeit, äh, zu meinen Eltern und in dem Moment, wenn dann die finanzielle Sicherheit gegeben ist und natürlich Gesundheit da ist, dann kann ich anfangen, äh, mich in vermeintlich riskantere Wachstumspfade reinzugeben, wo dann ein Nicht-Erreichen der Ziele oder der Vorstellung auch gar nicht so schlimm ist, weil ich immer wieder, äh, zurückkehren kann und mir auch die eine oder f andere, ähm, falsche“ wobei „falsch“ ist in dem Fall, ähm, nicht das richtige Wort, Abbiegung dann eben korrigieren kann oder noch mal kurz zurückgehen kann. Das ist alles, ja, dann überhaupt kein Thema mehr.
Genau. Mhm. Mhm, hm, mhm, Hm. Mhm. Hm. Mhm. Hm.
Also man man wird dann gelassener, schlicht und einfach.
Hm.